Ma dai, eh, beh, poi certo. Quindi, non è che magari, la il giorno prima, stavi lì a studiare fino alla fine, no, cioè tu di cempli semplicemente dicevi: "Basta, adesso dormo, se ne parla domani mattina", uhm
<tsk> Eh, s sì, esatto.
Eh, devi provare, sai cosa? Ehm, magari, delle le hai mai provato delle meditazioni? Che, ehm, aiutano non quella meditazione classica, che devi stare lì, con le gambe incrociate a fare la respirazione, ma più che altro, quelle che ti inducono un po' il a dormire, il sonno, no, del rilassamento progressivo muscolare e con delle app le trovi, insomma, dappertutto. Quelle lì, ti proprio ti mettono k.o. ti fanno addormentare, di sicuro. Uhm, perché ti guidano proprio, è una è una sorta quasi, di di di training autogeno. Di di di di <tsk> è è molto interessante e funziona molto. Soprattutto, per le persone, insomma, così, un po' ansiose. Però, questo è interessante. Però questo, non ha nulla a che fare con la domanda originale degli errori perché, tutte queste cose qui, sono più legate a una com uno stato di timidezza, di ansia, invece, mhmm, proprio degli errori perché comunque, ehm, n essere timidi o essere ansiosi o non fare le le le le domande, essere a disagio quando magari i professori ti fanno delle domande, non ha a che fare con degli errori veri e propri. Quindi, tu, uhm, hai una storia legata a un errore in particolare, che ti ricordi che hai fatto? Ehm, che ti poi, ti ha aiutato in qualche modo a crescere?
Ah. Ah. Sì, diciamo che quello che ho detto, è correlato a questo errore qua che m'è capitato, che era durante un'interrogazione. Questo qua mi è capitato alle superiori, quindi, comunque bi 3 anni fa principalmente. Dove, ehm, era cioè si parlava di storia comunque, era interrogazione di storia, ehm, diciamo che avevo studiato anche abbastanza. Il problema è che, uhm
Mh-mh. Mh. Ah, okay. Sì. Okay.
ho fatto questo errore, dove mi sono espresso veramente male, ma proprio malissimo e
Mh. Perché eri nervoso? Mhmm, agitato, o no? Sì, ah-ah, okay.
Eh, ehm sì, esatto, sì. Ehm, diciamo che poi, vabbè, anche la domanda mi ha messo un po cioè lì per lì, ero abbastanza tranquillo, poi, f car cioè, proprio capito? Quella domanda che proprio magari sai di meno, quindi <chuckles> io e quindi, lì diciamo, l'errore mio è stato quello anche di esprimermi male e e comunque da lì, mi sono detto: "Guarda, qua bisogna che miglioro sull'esposizione, perché andare avanti così, non", cioè m proprio studiavo tanto, tanto, ma proprio tanto e non riuscivo a dare. Cioè è una cosa che a me bloccava tanto, perché non uhm, cioè mi sentivo capito, un po' come in trappola, perché dici: "Eh, studio, studio, studio", poi non poi non tiravo fuori niente.
In difficoltà. Eh, certo. <chuckles> Eh certo, lo capisco. Mh-mh. Mh.

Esatto, sì, infatti, io quando quando l'ho dato il mio orale, è stato devo dire che lì sono stato anche abbastanza bravo, devo ammettere, ehm, però, comunque allora lì co c allora qua c'è un piccolo aneddoto che devo dire perché proprio cioè, mi sento proprio d mhmm, proprio, cioè, che devo dirlo, capito? Allora, diciamo che, ehm, il per quando ho fatto io l'esame, ti assegnavano un'immagine, e tu da lì dovevi partire, avevi, tipo, un minuto di tempo per collegare e poi parlare.
Ah. Mh-mh. Vai, vai. <chuckles> Dillo. <chuckles> Mh-mh. Okay.
Bene, diciamo che i prof ci hanno detto: “Guardate ragazzi, se ve”, cioè no, “se vediamo che, comunque sia, in una materia non andate troppo bene, tranquilli, cioè, non è che vi mettiamo quella”. Io, allora, sono andato tranquillo, insomma, dentro. Ho fatto: "Vabbè". M'aspettavo, che ne so, storia, che andavo bene, abbastanza, anche se s c'avevo quel prob o o o no, quella problematica lì nell'espormi. Però, vabbè, ehm, ipotizzavano qualcosa del genere. Bene, giro il foglio, mi ritrovo informatica teorica. Io l'informatica teorica ho avuto dei enormi problemi con l'informatica teorica perché, ehm, per un periodo, stavo male spesso, insomma, quindi molte molte lezioni le ho saltate. Sta il fatto che mi hanno da proprio quella. Io, in informatica, ero parecchio in difficoltà sul lato teorico, quindi mi abbassava la media un p tantissimo. Sta il fatto che mi han dato quella. Cioè, nonostante m'hanno detto: "Ragazz tran"
Sì. Mh. Certo. Ma perché bl ven venivano assegnati in maniera random, oppure in maniera specifica secondo un criterio? Cioè, t'è capitata così per caso?
Eh, sì, perché, diciamo che, i prof t'assegnavano il v uhm, l'immagine per mhmm, cioè, in modo libero. Nel senso che, ehm, i prof tu entravi già, ehm, appena entravi c'era il foglio girato, okay? E i sta il fatto che avevano detto che avrebbero aiutato, in un certo senso, no, a darti, magari, un argomento a me proprio il contrario, a me m'ha d proprio m'han distrutto. Cioè, da lì, insomma, ho dovuto fare collegamenti, tutti sul momento, perché è una roba che io non m'aspettavo minimamente. Cioè, ma io ho fatto i collegamenti con tutto, eh. Il giorno no il giorno prima. La la settimana prima io perché studiavo tanto, ma tantissimo, la settimana prima, ho fatto tutti i collegamenti possibili di tutt'altre le materie, tranne quella. <laughs>
Okay, okay. Mh-mh. Eh, invece no. <laughs> Mh-mh. Tranne questo. Mh-mh. <chuckles> Eh sì. <laughs> Immagino. E come però sei riuscito a cavartela.
Proprio, guarda Sì, diciamo sì, sì, sì, voglia, sì, sì. Per quello sì, perché, diciamo che, m'hanno fatto una gran storia i prof alla fine. M'hanno detto: "Eh, ma io quell'argomento lì di di informatica l'ho sentito 40 volte, non ne posso più". Cose così. Ho fatto: "Scusi prof, cioè, nel senso, se l'argomento, no, a cui si può collegare la storia è è è solo con Tuning, cioè mhmm, <chuckles> cioè, scusi, cosa <chuckles> cioè, di cosa devo parlarle?" <chuckles> Cioè, questo quindi ho fatto così, ehm, e niente, quindi però sì, m sì, sì, alla fine me me la son cavata.
Cert <chuckles>